Mm. At tsaka minsan nga sa trabaho nga lang natin, eh, 'di ba parang, ah, 'pag napagalitan tayo ng boss natin sabihin na natin ganyan, nasermonan tayo kasi late na naman tayo, 'di ba parang minsan mm. 'Di ba parang minsan dinadamdam din natin yun, 'di ba parang hindi nila naiintindihan yung siguro marami pa tayong ibang trabaho, yung mga gano'n, 'di ba nung ano yung araw na yun, mm.
Hmm. Ayan s <chuckles> Oo, may mga personal ano kasi yung mga tao 'no. Kung iisipin mo talaga.
Oo, totoo. Mm. Kumbaga yung mga simpleng gano'n, eh, kaso 'di ba 'pag napagalitan tayo parang ma ma makakarinig tayo ng mga masasakit na salita, 'di ba? Hmm, minsan mm, dadamdamin mo talaga, eh, 'di ba? Parang ang nangyayari pa no'n naapektuhan din yung, ah, performance mo sa trabaho kasi parang hindi ka makapag-focus kasi mayro'n kang iniisip, 'di ba?
Oo. Dadamdamin mo. <chuckles> <chuckles> Oo. Yun na iniisip mo, "Bakit? Bakit?" Ganun.
Mm. Mm. O kaya naman lagi ka na lang nakikita na ano, 'pag 'pag nagkakamali ka, yung mga gano'ng tipo, 'di ba, may mhm.
Oo nga, parang Kunyari sa bahay 'no, nag-iis nag-study ka, tapos pagpasok ng mama mo naka-cellphone ka. <chuckles>
Oo. Oo, 'di ba parang ano
Yung parang sa isi yung sa tingin niya wala kang ginawa, pero kakatapos mo lang.
Mm, totoo. Yung tipo na ano, <laughs> yung tipong tatlong oras ka na nagbabasa ng, ah, libro, yung ginawa mo na yung assignment mo, nakatapos ka na, tapos inayos mo na yung mga gamit mo saka ka nahiga. <laughs> Tapos saka ka nag-cellphone. <chuckles> Tapos saka ka nahuli ng mama mo may hawak kang cellphone, napagalitan ka pa 'no.
Yun yung pangit, grabe. <laughs> Mm. Dun ka nakita. <laughs> <chuckles> Grabe.
Mm. Grabe nga yung gano'n. <laughs>
Minsan nakakatawa na nakakainis.
Mm. Oo, nangyari din sa 'kin yun na nung ano, natatandaan ko nag-aaral pa ako. Ganyan din ako, eh. Kasi minsan syempre nga naman, ah, ba ano naman, eh, mahigpit din kasi magulang ko, eh. Gusto nila matapos ko na lahat ng mga gagawin ko tapos bago ako maglaro ng computer, yung mga ganong tipo. O kaya naman, eh, para payagan na akong lumabas, yung mga gano'n. <chuckles> Oo, gano'n, ah
Mm. Mm. Ayun. Mm. Oo. So, parang iniingatan mas iniingatan mo na 'no, para ano
Mm.

Hello, ayan, hello.
Knows. Magandang gabi, magandang araw! <chuckles>
Hmm. <sniffs> Magandang araw din sa'yo, <chuckles> kamusta ka naman?
Kamusta naman? <chuckles> Ay.
Ayan.
Okey lang.
Mm, kamusta naman yung maghapon mo diyan?
Okey naman, medyo medyo masaya, medyo boring. <laughs>
Mm, ayan. Oo, ito ayos lang naman din, medyo pagod lang din galing trabaho. Ayan, tapos medyo may problema ding pinagdadaanan ngayon, alam mo na, 'di ba? <laughs> Yung mga gano'n. Ayan, mm.
Hmm. Mm. Ay. Grabe, parang sa lahat siguro 'no?
Hmm, kasi 'di ba parang 'di naman, naiiwasan 'di ba, minsan dumadating tayo sa punto na lagi tayo may pinagdadaanan. <laughs> Mm, pero ito, da napag-usapan natin, gusto ko lang din itanong kung yung bang saloobin mo ba, diyan sa kung pa'no mo ba hinaharap yung mga pangyayaring nagdulot ng sakit sa damdamin mo?
May gano'n talaga. Mm. Hmm. Hmm. Depende kasi 'yan, eh, kung malala, kung ano ba 'yan easy easy lang, yung puwedeng agad-agad siyang ayusin, gano'n. Depende, pero siguro kung talagang haharapin mo na, siyempre sasabihin mo siguro yung talagang nakasakit sa'yo, siyempre kailangan, kung gusto mo i-klaro sa taong 'yon, 'di ba? Kasi kung hindi naman, eh, 'di hahayaan mo na lang. <scoffs> Ikaw ba, ano bang ginagawa mo 'pag gano'n?
Mm. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo, totoo 'yo Oo, siguro 'no, parang una siguro tatanggapin ko na lang muna sa sarili ko. At saka sabi mo, 'di ba tama tama ka din naman na depende kasi sa ano 'yon, eh, sa kung anong, ah, ga'no kalala. Kung yung nangyari sa'yo, 'di ba? Minsan kasi minsan may mga simpleng bagay lang parang madaling palipasin, eh, 'di ba parang gano'n. Pero may mga pangyayari din talaga na ano, eh, na nagdadala ng sakit sa damdamin natin kung puwedeng mm, totoo. Minsan siguro 'pag may gusto tayong, ah, pangarap nating trabaho tapos hindi natin nakamit, 'di ba parang ang bigat sa loob, 'di ba parang gano'n. Ah, may gusto kang matapos na kurso, pero hindi 'yon yung nakuha mo kasi hindi 'yon yung gusto ng magulang mo sa'yo, 'di ba parang gano'n, mga gano'ng tipo, 'di ba? Oo, ang hirap no'n, eh, 'di ba parang, ah, kahit nag-aaral ka, pinipilit mo lang tapusin yung kurso mo pero hindi ka naman talaga masaya, 'di ba parang mga gano'n, 'di ba?
Hmm. Mm. Oo. Oo, na seryoso na siya, gano'n. <chuckles> Mm. <chuckles> Oo. Ang hirap. Ayun masakit. <laughs>
Mm, 'di ba? Na na may naranasan ka bang mga gano'n pagkakataon na talagang mabigat din sa'yo na tanggapin?
Hmm. Ah, sa mga ano ba? Sigu hindi naman sa sarili ko, sa kunyari sa sa friendship siguro, pagkakaibigan, 'yon na 'yon.
Mm. Mm.